وكمان رايح أصلًا مش فاهم أي حاجة، يعني أنا ك أنا طلعت على فيزا اسمها آآ بحث عن عمل، اللي هو أنت مؤهل لل أنت فيزت أنت مثلًا اختصاصك كويس في في مصر وإحنا عاوزينك، وعندك خبرة، فبنديك آآ، فيزا ست 4 شهور تدوّر فيها على شغل. آآ، ولو لقيت شغل بتاخد بقى الإيه
إمم. يعني ما كنتش رايح أصلًا على شغل معيّن، كنت لسه بتروح تدور على شغل. دي صعبة برضو.
لأ، لأ، لأ. أب آه، جدًا، ولكن ميزتها إنك بتاخد إقامة على طول، بعدها وكت فكانت تحدي صعب شوية. ولكن كان يستحق طبعًا، المغامرة.
آه، أكيد. طيب، خليني أسألك، أنت أول ما رُحت كنت أول يوم ده عدى عليك إزاي؟ هل كنت مصمم على الفكرة؟ والّا بدأت تتخبط شوية حسيت إن أنت نفسيًا مش مش عارف اللي جواك إيه وكده؟
آه. عارفة أول يوم ده أنا عمري ما أنساه أبدًا في حياتي. أنا آآ، لمّا وصلت ال الفندق اللي أنا قاعد فيه آآ، وأخدت الدش اللذيذ بقى ك كام ساعة بقى مو سفر وبهدلة و آآ، قلت، قعدت على السرير، والله أنا مش هانكر مش هاقول لِك آه، ده أنا جامد وبتاع لأ، أنا لقيت نفسي باعيط.
إمم. أكيد. كنت رايح أصلًا على مكان معيّن، حاجز فيه والّا فندق والّا ب الأمور مشيت إزاي؟
آه، آه، آه. لأ، لأ، Hostel العادي، Host آآ، فندق عادي قصدي يعني مش حاجة special يعني ولكن آآ، حسيت كده إن أنا، <tsk> أنا إيه اللي عملته ده؟ يعني م يعني ما تروح تروّح وأقعد جنب أهلك، و والله و واتبسط بال بال وارضى باللي مقسوم وريّح دماغك، يعني ما تتعبش نفسك كتير. ولكن للأسف ما ما طبعًا ما قدرتش أعمل كده. وأصريت إن أنا أكمل وكان أول يومين 3 ده كانوا صعبين أوي، أوي، أوي. آآ، ولكن كان الموضوع كان يستحق ال المغامرة ويستحق ال التعب يعني.
آه. <chuckles> هي حيرة طبعًا. إمم.